Sì e oltre a questo c'è anche il discorso di un po' di fifa, perché, mhmm, sei in un posto che non è il tuo, sei un ambiente che non conosci, sei quasi al buio totale perché sei quasi al buio totale in alcune sprazzi di sentiero erano proprio al buio, ehm, con la paura sempre costante del: "Oddio, se mi perdo che succede?". Ehm, ed è successo che ci siamo persi, però grazie al cielo chi c'era con noi, diciamo, dopo un po' è riuscito a ritrovare la la retta via, la qual via era smarrita e, fortunatamente, come puoi vedere, siamo riusciti a tornare indenni.
<chuckles> Chissà che angoscia, cavolo. C comunque quando ti diciamo, metti la tua vita nelle mani di di una guida, ehm, uhm, insomma, sicuramente ti senti più sicuro perché sai che quella persona conosce il luogo, però se si perde anche lei, insomma, immagino che siano stati dei momenti critici e di e di forte ansia, e insomma.
<sighs> Beh di diciamo che non era una vera e propria guida, perché, ehm, non essendo una cosa diciamo, ufficializzata, istituzionale ufficializzata, uhm, proprio dire guida, ni. Appassionato di di queste cose, conoscitore dei percorsi, sì
Ah, oka Istituzionale.
questo lo è, per carità, però ecco: "Lo rifaresti?", "No", <chuckles> cioè, assolutamente no". No, una cosa del genere così, a a all'avventura, con quello che ti dice: "Ragazzi, aspettate un attimo, state fermi qua!", questo sparisce, ehm, "Spegnete le torce dei telefonini, risparmiate la batteria del telefono!". Eh, voglio dire insomma aspetta un attimo, cioè dico
Ah! Cavolo, non lo rifaresti? Mh-mh-mh. Eh, sì, u un po' un po' di strizza, insomma.
Ehm, s strizza e, soprattutto, insomma, non ti dico panico, perché il panico no, però sensazione di freddo e dici: "E mo che si fa? Ragioniamoci sopra, stiamo calmi, aspetta n'attimo che qua a questo appena esco di qua lo ammazzo", ecco, ques questo magari sì. Ehm
<chuckles> Ma a vi eravate portati dietro da mangiare che tu dici: "Com comincio già a pensare, a centellinare quello che ho a disposizione".
No, perché nasceva co N no! Nasceva soltanto come una una passeggiata, ecco, pomeridiana, della serie anziché andare a mare, mi visito qualche posto particolare dell'isola che sicuramente io non conosco. Ecco, è nata così.
Certo. Ma in che zona è, scusami, di Favignana?